Qué onda, oye, me gustaría poder, este hablarte de una pequeña situación en la que he estado como pensando últimamente. No no sé realmente, pues, cómo cómo llegar como a ciertos procesos creativos, cómo cómo encontrar como nuevas ideas. Este, rea realmente, este, si te soy sincero, como que estoy como en un pequeño bache o valle, eh, tanto emocional como creativo, y esto me ha costado como mucho trabajo, pues, poder resolverlo, digamos, de una manera, pues, quizás un poco solitaria, ¿no? Entonces, eh, te comento que
A ver, dime. Lo entiendo.
pues, tengo un pequeño proyecto, ¿no?, de de edición de video, donde me gusta como muchas veces tomar escenas de películas, y y como unirlas de una forma coherente dentro dentro de la misma como película, sin salirme como
Ajá. Ajá.
digamos, haciendo edits como muy, digamos, ¿cómo decirlo?, como muy básicos, pero presentando como la idea y la forma de la película en general. Pero, últimamente, digamos que no ha tenido ni ganas de ver películas, y esto solamente hace que el proceso creativo se quede en cero. Entonces, no no sé si, pues, tengas por llegar algún consejillo, o si hayas conocido alguna situación similar que me ayude como como a ver como de otra manera esta situación.
Okey. Entiendo, pero no te preocupes, mira, creo que es algo, pues, bastante importante, bastante relevante la parte de, pues, tener esta falta de creatividad, falta de, tal vez, mm, podría llamarse un tanto, pues, de de herramientas para poder trabajar, ¿no? Entonces, no te preocupes, creo que es algo muy común, que voy a tratar de de darte algún consejo que te pudiera ayudar, pero primero me gustaría saber, ¿en qué área buscas más esta inspiración? Me mencionabas que son películas, ¿no?, pero, ¿buscas, como tal, en películas, o buscas, a lo mejor, en el trabajo de alguna otra persona, en, a lo mejor en algún estudio, en a lo mejor en algún trabajo previo que ya hayas hecho en tu vida personal? ¿Cómo es es buscas esta inspiración?
Pues, si quieres te puedo contar como un poquito cómo surgió la idea de hacer como estos pequeños ejercicios de edición. Y pues, digamos que yo soy como un ñoño, un poco un poco f eh, digamos, soy un ñoñazo, ¿no? Me gusta mucho el cine, los videojuegos, los libros. Entonces, pues, a veces siento que tengo como que, ah, eh, ganas de recomendar, este, ciertas películas, ciertos directores, y como que no encuentro realmente una manera con la que me sentía como cómodo de hacer. Entonces, pues, tú sabes, ¿no?, de repente uno hurgando en en en reels de Instagram o en TikTok, pues, le sale como mucho contenido relacionado al a lo, pues, que medio int te te interesa, ¿no? Entonces, pues, mucho de lo que yo alcanzaba a ver de, como de críticas y recomendaciones de cine siempre eran como personas hablando de la película, pero no mostrando la película, ¿no? Entonces, eso se me hacía muy raro porque es como: "Órale, qué padre que te la pasaste chido, pero, pues, ¿dónde está el material, no? ¿Cómo cómo yo podría como saber si me llama la atención si si no veo como siquiera algún cuadro, o alguna secuencia?". Entonces, pues, me surgió la idea de, digamos, tomar las películas en su totalidad y y hacer como edits de unos 2, 2 minutos y medio, y presentar como escenas que a mí me parecían en el este, como interesantes, ¿no? Entonces, pues, sí, como relevantes, ¿no?, que que sean como cosas que llamen la atención para que, digamos, alguien que se la encuentre por ahí, pues, diga: "Órale, se ve padre", y como que se dedique a buscar esa película, ¿no? Esa era como mi idea, este, afortunadamente, o desafortunadamente, no sé, eh, empecé como con este proyecto de un de una forma un poco explosiva, ¿no? Entonces, estaba viendo películas diario, haciendo un video diario, y lo subía a plataformas, y debo admitir que a algunos le les iba muy bien, a otros no tanto, realmente como que no era como mucho problema para mí, pero de 1 mes unos meses para acá, pues, he parado totalmente esa actividad, ¿sabes? Como que no he encontrado ni siquiera el tiempo de sentarme a ver una película en paz, como que no no sé si realmente quiero como volver a quemarme tan rápido con como, con un proyecto diario, entonces, pues, es ese es, digamos, un poquito el contexto.
A ver, dime. <chuckles> Ajá. Ujú. Okey. Entiendo. Las relevantes. Okey. Ujú. Okey, pues, mira, sí es algo bastante complicado el estar buscando justo esta inspiración en proyectos, y que creo que es entendible, como la situación por la que estás pasando y, pues, más la preocupación de que ciert de cierta forma ya no tienes, pues, esta inspiración en crear cosas nuevas por, tal vez, el quemarte tan rápido, y este cambio tan drástico de de de proyectos. Pero me gustaría saber también, u una última preguntita, ¿has intentado ya algo para encontrar estas ideas, eh, em, fuera de de las películas? O sea, a lo mejor, me comentabas, ¿no?, de los videos de las personas que que hablan sobre sobre las películas, ¿has intentado a lo mejor el analizar, mm, no sé, sus videos y encontrar en ellas, pues, ciertas ideas que te podrían funcionar? Y en en o en otra pregunta, me gustaría también, ¿hay algún cambio en esta rutina?
Claro. Pues, digamos que en cuanto como inspiración de, digamos, otras personas
Ajá.
me cuesta un poquito como conectar con el formato, ¿no?, de de personas hablando frente a una cámara, este, como terriblemente guionizado, que no digo que esté mal, simplemente no creo que sea como un estilo que me guste del todo a mí, porque pues dija eh, digamos que la primer regla del cine, eh, digamos, en términos como de como teoría del cine, siempre es como muestra, no cuentes, ¿no? Entonces, pues toda esta gente siempre está contando y no está mostrando. Entonces, pues, digamos que esa es como mi idea, ¿no?, mostrar para que la gente como que s l le llame la atención, que le parezca como interesante. Y y sí, hay hay ciertos creadores que me gustan como bastante, la forma en que editan, la forma que hablan
Generales. Okey.
pero pero siento que es como no no me gustaría que pare parecer como una copia de la copia de la copia. Entonces, como que por eso evito yo hablar, o o yo como poner como de de, como dicen por ahí, de de mi sopa, ¿no?, en en en estas ediciones. Entonces, es como un contenido muy minimalista, se podría decir, pero, pues, digamos que siento que es como, por el momento, el correcto, ¿no? Y y en cuanto a cambios de rutina, ¿te refieres como si esto me ha quitado como el sueño, o o algo parecido?
Ujú. Okey. Entiendo. Claro. Sí, justo, mm, era era la parte como, a lo mejor, que de cierta forma tengas más sueño, que tengas menos sueño, que a lo mejor el tu estado de ánimo haya cambiado, o que, a lo mejor, en alguna situación, no sé, que empezaste a realizar ejercicio, que empezaste a, no sé, a hacer alguna actividad física, alguna, eh, alguna otra re otra situación, como a lo mejor le lectura, escuchar otro tipo de música, ¿hay alguna cosa que hayas sentido que ha cambiado como recientemente en esta rutina?
Pues, digamos que cuando me me dedicaba como es a esto como mini proyecto, debo decirte que, no me no me gustaba como trabajar tanto de mañana como de tarde, ¿no?, entonces, siempre buscaba una un horario nocturno donde yo me sintiera como un poquito más adecuado para concentrarme en la película, para ir anotando como escenas, tiempos, y y sí he terminado como durmiendo bastante más tarde, ¿no?, porque me gustaba como hacerlo todo de golpe, y entonces, debo quizás admitir que quizás a raíz de eso sí como que modifico un poco mi mis tiempos de sueño, y y termino como durmiendo súper tarde, eh, quizás como 2, 2 y media de la mañana, y pero ahorita que, pues, ya no he hecho nada, pues, como que nada más estoy así, este, existiendo, quizás buscando algún tipo de entretención rápida, pero, pues, no no puedo como realmente avanzar en este proyecto, aunque tengo ese tiempo como muerto.
Ajá. Claro. Okey, entiendo, pues, mira, con todo lo que me mencionas, creo que es importante resaltar que tu preocupación es bastante fuerte, bastante n eh, preocupante, bastante entendible, pues debido a esta falta de inspiración, esta falta de ideas claras y y nuevas. Entonces, me gustaría recomendarte, a lo mejor, el explorar pequeñas variaciones en la rutina para romper, tal vez, con esta rutina, esta monotonía, esta, pues, tal vez, e este aburrimiento que suele llegar a ser la la rutina constante. Entonces, creo que podrías intentar con explorar nuevas variaciones, a lo mejor lo que te comentaba de hacer algún tipo de actividad física, a lo mejor de de leer algún libro. Tal vez, el el leer algún libro de alguna película te podría funcionar para imaginarte cómo esta escena, y tal vez ya en la película poder como e extraer esta esta parte, y adaptarla a algo que a lo mejor a ti te podría gustar, algún efecto, alguna transición, como estos estos pequeños, eh, situaciones o estas pequeñas herramientas que te ayudarían a a hacer como la escena completamente diferente, y que de cierto modo te te llame la atención y te guste a ti. Creo que también podrías buscar nuevas fuentes de estímulos, que creo que entra un poco en la parte de la rutina, pero en cuestión de lo visual, que sería más, a lo mejor, encontrar, eh, resúmenes como de de ciertas cosas importantes sobre la película, sin llegar a que sea, como tal, una un una reseña de completa de de la película, sino como tener escenas breves de de la película, a lo mejor escuchar música nueva, a lo mejor tener paseos tranquilos durante durante el día para refrescar un poco la mente y que, de cierta forma, no te sientas como encerrado en un solo espacio, y que estas ideas empiecen como a fluir poco a poco. También en caso de que en algún momento del día te surja como alguna idea en específico que digas: "Ah, esto lo puedo hacer"
Claro. Claro.
Creo que mi mi recomendación en este aspecto sí sería más que, en cuanto lleguen estas ideas, lo escribas, ya sea en un cuaderno, en una libreta o algo, o incluso en en tu celular creo que podrías como anotar esta idea clara para que en caso de que en algún momento tengas como esta duda de qué cosas podría ser, a lo mejor leer como todos estos apuntes, estas leyendas que a lo mejor inv eh, que te creaste, o o que incluso, pues, tuviste la idea, pues la puedas aplicar como en esos proyectos y que sea una forma de tener ideas un un tanto claras y, pues nuevas, digámoslo así.
Ey. Oh, debo debo admitir que no había pensado como en esta parte de de como buscar inspiración fuera de solamente ver películas, y creo que que sí me puede como ayudar a salir como de este pequeño espacio donde yo me mismo me encerré y y sí te voy a tomar la palabra, creo que necesito como que respirar, ver ver como nuevos enfoques dentro de como del mismo espacio que a mí me rodea. Y y creo que lo que más me me llevó y lo que más me hizo ruido, personalmente fue, pues, justo, ¿no? Hacer anotaciones. Muchas veces siempre que como que siento alguna inspiración o que viene alguna idea, siempre se queda como en el plano mental donde, pues, lo imagino y ya, pero creo que tener el chance de poder anotarlo, de tener como una referencia física que a la que pueda como acudir constantemente, creo que es lo que más me podría ayudar en este sentido de ser como un poco más constante, ¿no? Ser un poquito más disciplinado. Oye, y de verdad, muchísimas gracias por escucharme, eh, agradezco mucho tus palabras, tus consejos, de verdad que los voy a aplicar.
Claro. Claro.